อือฮึ อืม
แต่ว่าคำ แนะนำที่เรา ห ได้รับจากเขามามันก็เหมือนแบบเป็นอะไรที่ คือบางทีอะเรารู้สึกว่า เขาฟังเราจนเรารู้สึกว่า เขาได้ฟังเราไหม? แต่จริง ๆ เขาฟัง แล้วเขาก็จะพูดกลับมาว่า "ทำไมมุมมองของเธอเป็น เป็นมุมมองแบบเนี้ย" คือบาง ทีอะ เราไม่ต้องการให้คนมา มาคอยตามความคิดเราทุกอย่าง เราต้องการ คนที่แบบ คนที่คอยแบบค่อย ๆ บอกเราตรง ๆ ว่า ความคิด ของเรา อย่างเช่น ความคิดของเราถูกนะ ไม่ชอบแบบ ถูกเสมอไป "ความคิดของเธอไม่ถูก ความคิดของเธอคิดไม่ได้ เธอคิด แบบนี้ไม่ได้อะ" เราแบบเรา เจอแบบ นี้เรารู้สึกว่า "เฮ้ย เขาจริงใจอะ" เขาแบบไม่ต้องแบบ "เออ อ้อ เฮ้ย ใช่ ๆ ฉัน ฉัน เชื่อเธอ" อะไรอย่างเงี้ย มันไม่ ไม่จำเป็นต้องมาเชื่อฉัน อะไรสักขนาด นั้นก็ได้ ฉ้นไป เพื่อที่จะขอคำแนะนำนะ ไม่ต้องมาคล้อยตาม อืม พอเราเจออะไร ที่แบบเรา รู้สึกว่า เออ มันก็ มันก็ดีเหมือนกันนะ อย่างน้อย ๆ ก็มี คนคอยเตือน คอยด่า คอยชี้แนะว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ถูก สิ่งที่เราคิด มัน นะ ไม่ถูกนะ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็สามารถบอกเราได้ ตามแบบ เรื่อง ที่เราเล่าให้เขาฟัง
อือฮึ อือฮึ อืม อืม อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม ๆ อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อืม พอฟังแล้วเนี่ยเหมือนเวลาที่เราแบบว่าไปพูดคุยกับคนอื่นน่ะ จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการจะระบายอย่างเดียว หรือว่าต้องการที่จะหาคำตอบ แต่ว่าเราก็แค่ต้องการแบบว่า เอ่อ ให้เขารับฟัง แล้วก็ให้คำแนะนำที่เราสามารถแบบเอามาใช้ได้ หรือว่าอาจจะให้เราต่อยอดได้เนาะ เพราะบางครั้งอะ เหมือนอะการที่เราคิดเองทำเองอยู่คนเดียว เราก็จะมองอยู่แค่จุด ๆ เดียว หรือว่าคิดวนไปวนมา มันก็อาจจะทำให้แบบเกิดความเครียดได้ แล้วยิ่งเหมือนบางทีเราแบบว่าเอาไปพูดกับสามี อย่างเงี้ย บางทีสามีเขาก็อาจจะแบบไม่ได้เข้าใจความคิดของผู้หญิงอะเนาะ เราว่า หลาย ๆ คู่ก็เป็น ว่าสามีเนี่ยเขามักจะมองว่า โอ้โฮ ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่แบบภรรยาบ่น อะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะเปิดหูซ้าย รอไว้แล้วหูขวาเปิดรอไว้แล้ว เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา คือเหมือน เหมือน เหมือนเขาจะรับฟัง แต่เขาไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้อะ มันยิ่งทำ ให้ เราโมโหเข้าไปใหญ่เนาะ ผู้หญิง น ภรรยาก็จะยิ่งแบบว่า อ้าว "สิ่งที่ฉันพูดไปคืออะไร ค่อยช่วยมีความเห็นหน่อยได้ไหม?" แต่ในขณะเดียวกันสามีเนี่ย ก็อาจจะอารมณ์แบบประมาณว่า "ก็ฉันรับฟังแล้วไง ก็ เออ ออ ไปเลย โอเค เธอถูก" เหมือน เหมือนเรารู้สึกได้ว่ามันแค่ตัดปัญหามากกว่า แต่สิ่งที่เราต้องการอะจริง ๆ มันคือไอเดียที่จะแบบมาหาทางออกร่วมกัน ไม่ใช่ว่าฉันถูกคนเดียว คือไม่ใช่ว่าเธอรับฟังฉันอย่างเดียว แล้วสุดท้าย เอ่อ ไม่ได้ทำ หรือว่าไม่ได้แก้ปัญหา สิ่งเหล่านี้มันก็ยังวง วนเวียนอยู่ มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ใช่ไหมคะ
อ อืม อึ คือแบบ อืม ค่ะ อืม จริง อืม